Ah, eu acho que sim, eu acho eu acho que não, eu acho que sim, e que não. Ainda existem os memes, eh, naturais, assim, vamos dizer exato, criar essa categoria, assim, no meme orgânico, que é alguém, gravou um vídeo ou é um pedaço de alguma coisa, e virou um meme. Tipo a ma a Márcia Fu cantando, sabe, tipo a Márcia Fu cantando, foi uma coisa aleatória, super natural, orgânica e virou um meme, não foi uma coisa fra fabricada. Mas você pega uma música
<chuckles> Os genuínos. Uhum. <chuckles> Ah, ok. Foi naturalmente, foi espontânea.
Uhum. Exato, foi espontâneo, e virou um meme. Mas aí, acho que, quando você lança um produto, vamos pegar por exemplo, sei lá, o Body Splash da Virgínia. O Body Splash da Virgínia, já foi feito pra ser uma coisa ruim, parece, né, porque todo mundo usou, ninguém gostou, e e aí o meme era esse, assim, o da Virgínia que fazia as pessoas passarem mal.
Entendi. <chuckles> Jura? Nossa, tem meme relacionado, a isso então. E realmente, ficou famoso por ser ruim?
Uhum. Exato, aí a as pessoas compram, pelo menos é o que eu acho, que acontece, né, as pessoas compram, pra ver se é tão ruim mesmo.
Nossa, você realmente acha, que as pessoas, compram justamente, pra ver se é tão ruim, assim?
E aí, geram o marketing.